Ehm, quando si lavora in smart working poi sai è facile perdersi via, quindi 3 strumenti concreti potrebbero essiere essere: se decidi di comprare un tapis roulant, uhm, puoi fare le call addirittura mentre mentre cammini.
Ah!
Cioè è comunque una una soluzione, cuffiette, fai le tue call e via. Uhm, telefonate puoi farle tranquillamente camminando perché ti metti sul tuo tapis roulant a passo lento e puoi fare anche delle telefonate. Uhm, oltre ai meeting eventuali che puoi fare su su Teams se non devono proprio per forza vederti in video, eh. Uhm, e usa magari un timer tipo stile pomodoro, no. Uhm, il classico pomodoro, uhm, che suona, 40 minuti di lavoro, 5 minuti di camminata, insomma è movimento non allenamento capito. Ma, ehm, è molto più importante per l'artrosi, no, uhm, allenare e sciogliere in maniera diciamo leggera, no, piuttos piuttosto che intensa, è proprio quello che viene consigliato. Uhm, alternare magari piscina e camminate senza stancarti troppo. La piscina va benissimo, no, però non sostituisce la mob la mobilità quotidiana. Uhm, secondo me dovresti dividere le giornate in ideali, uhm, allora diciamo nei giorni di piscina solo micro camminate
<chuckles> Beh certo, sì. Sì, sì, ce l'ho. Sì, sì.
quindi, uhm, 5, 8 minuti, quel sì, esatto, un pochino più leggere.
Okay, quindi quelli 8 minuti sì che a intervalli regolari, no, ogni ora e mezza mi hai detto, per per mantenere l'elasticità.
Esa esatto. Magari invece negli altri giorni in cui non hai piscina, oltre ai mi ai micro movimenti che ti ho detto, fai la, uhm, la camminata dolce, un pochino più, mhmm, lunga, no. Uhm, 10, 15 minuti, 20 minuti se senti che le articolazioni reggono e non ti e non ti pesa.
Sì, sì che è importante, poi mi piace, poi mi mi rilassa, no. Mi piacciono questi questi momenti anche all'aria aperta, uhm.
Perché questo evita un po' il sovraccarico, però mantiene le articolazioni attive, no, che è una cosa veramente, assolutamente fondamentale nel tuo caso. Ehm, davvero non servono performance, no, ti serve proprio un rituale, cioè anche usare un'app che conta i minuti piuttosto che i passi, no, una playlist dedicata alla questa, uhm, camminata un pochino più lunga, no, che ti rilassi. Uhm, magari anche camminare sempre nello stesso orario crea un po' una routine, no, segnare sul calendario, uhm, sì, no, ho camminato, non ho camminato, cioè il cervello inizia comunque ad associare quello spazio di tempo e quel momento, no, a un atto di cura, no, più che uno sforzo, uhm, e questo sicuramente ti ti può aiutare insomma in qualche modo.
Certo. Eh, certo.